Hindi ko na matandaan kasi nag-panic ako nun tinawag ko 'yung kapatid ko para siya na mag-ano take over kasi, sigu ang ginawa ko siguro nun, ah, chinop ko muna, hiniwa ko lahat ng ingredients, naggisa ako nung, ah, <clicks tongue> ano ba yan, ah
Mm. Mm. Mhm, tama.
'Yung mga, ah, bawang 'yung ganun. 'Yun 'yung ina ah, inuna ko, tapos 'yung manok.
Hmm, tama Oo. Mm.
Ang siguro 'yung nadali ako dun sa sa alat, sobrang alat daw.
Ay ganun, siguro ano, ila ga'no ba kadami 'yung nilagay mong asin?
Oo. Ah, ah 'yung sa'kin kasi hindi ko na hindi ko na mineasure eh, kasi parang, sa'kin gut feel. <chuckles> Hindi ko dapat ginawa 'yun.
Hmm, pero sa tingin mag-ano isang kut isang kutsara ba or
Mhm.
Kalahating kutsara.
Siguro mga, Isang, ah, isang 1 or dalawang pinch. Pero siguro kasi na-aksidente ko ring nabuhos 'yung toyo nun eh. <chuckles>
Hmm, okey. Ah, okey sa toyo.
Oo, parang dun siguro ako oo.
Hindi mo siya mineasure. Oo dapat 'pag ganun, 'pag magluluto ka ng ano ng adobo. Ano lang, ang teknik dun, 'di ba kasi 'pag magluluto ka kailangan ng toyo 'tsaka suka, depende sa panlasa mo kung gusto mo ng medyo maalat-alat
Tapos hmm, mhm. Oo. Mm, mm.

Ay, ganun ano yun?
Oo, pa pahingi ng tulong kasi, um, alam mo naman hindi ako marunong magluto, kain lang ako nang kain. Pero gusto kong may nakita kasi ako sa video ni Ninong Ry gusto kong subukan. Pero nung sinubukan ko yung ano, ah, fried rice, parang parang may mali nasunog ko lahat. <laughs> Eh, ano, ah, tanong ko lang ano ano bang pinakamahalagang dapat tandaan sa pagluluto?
Ah, o oy. Mm. Oo, hmm, okey. Hmm. Ah, ganon. <chuckles> Ah, okey. Siguro dapat ang una mong ano tandaan parang alamin mo muna kung ano ba kung pano ba yung pamamaraan ng pagluluto. Kasi yan tulad niyan napanood mo siguro dapat tandaan mo talaga yung ano kung yung unang hakbang, ganon. Siyempre kung usapang ano, fried rice yung, ano, lulutuin. Siyempre dapat ano sa una pa lang niya katamtamang apoy. Katulad niyan sabi mo nasunog yung ano mo. Siguro kasi kaya nasunog malakas yung apoy mo baka naka nakatodo yung ano mo, yung gas stove mo. Kaya kaya nasunog, eh, isa din sa dahilan yun kung ba't masusunog o di naman kaya
Mm. Mm. Mm. Ah. Yung oo. Is
nasobrahan ka ng oras ng pagluluto that time.
Ano? Iyan parang parang diyan ako diyan ako nadali, eh.
Hmm, oo, baka habang nagluluto ka, cellphone ka ng cellphone, tas nasunog. <laughs> Oo, yun yung ano, yun yung mga ano, dapat mong tandaan din. Pero nakapagluto ka naman na ng ibang mga ano ibang mga,
<chuckles> Yan nga. Hindi ko namalayan, hmm? Ano hotdog tapos ano, ah, nasunog rin tas, um, eto matindi, nagluto ako ng 라면, nilagyan ko ng itlog, tas nasunog pa rin. Im imagine mo sabaw 'yon eh. <chuckles>
Hmm, ganun. Oo. Hmm, okey. Oo. May ganon? <chuckles>

Mm, huwag mo munang hahaluin. Hayaan mo lang muna na naka kumukulo ng mga siguro mga 2 minutes, ganyan.
Ah. Ah.
Ganun ang pagluto ng adobo para ano, hindi da kung hindi gaano kadami 'yong toyo, gano'n din kadami yung suka, eh. Basta gano'n, ano lang 2 is to 1 lang. Halimbawa, 2 cups of ano, 2 cups ng toyo, 1 cups ng ay, 1 cup ng ano, ng suka, 'yon perfect 'yon. Tapos ano pa
Ah. Ng? Mm. Suka. Ngayon ko lang nalaman yung yung sinabi mong dapat pakuluan ko muna.
Mm, dapat ganun din talaga papakuluan mo.
Ah, bago bago yun, ah! Ililista ko 'to. <giggles>
Mm. <chuckles> Oo. Eh, pag ikaw ba, halimbawa tulad nun nagkamali ka, di ba, nagluluto ka sabi mo napaalat ka. Paano mo siya ano, paano mo hinarap yung pagkakamali mo, nawalan ka ba ng gana magluto o parang mas lalo kang na-motivate matuto?
Mm. Mm. Mas lalo ako na-motivate pero nung nung panahong yon, na ano talaga sumuko ako. <chuckles> Tinawag ko yung kapatid ko, sabi ko ik ikaw na lang dito. <laughs>
Ay, gano'n. Hmm. Ah, gano'n? <chuckles> Parang ano ka, natakot ka.
Mm, tapos parang hindi na niya nasalba, ang alat pa rin, eh. Mhm.
Hmm. Ah, maalat pa din.
Oo. Ang ang problema ko rin kasi siguro ano, ah, yun nga, sabi ko gut feel yung gamit ko. Hindi ko hindi ko, ah, mini-measure, tapos hindi ko tinitikman kasi gusto ko masurpresa.
Hmm, okey.